Exactement et donc en plus de ça, bon après ça, heu, catastrophique, je j'ai des des notes, heu, voilà, je crois que je je sais plus exactement, mais j'avais entre 6 et 9 quoi, c'est j'avais eu, heu, ouais ouais, c'est c'est c'était, heu, t voilà, j'avais des points à rattraper. En fait, heu, j'étais vraiment à la ramasse. Heu P
Il reste la catastrophe là. S Et en fait c'est les notifications, heu, dans ce processus, heu, qui n'est pas vertueux, qui t'ont tiré vers le bas parce qu'en fait elles te sortaient de ta bonne dynamique en gros?
Ouais, c'est-à-dire que je partais d'une bonne base, hein. Je révisais, heu, je faisais des fiches et cetera mais mon téléphone à côté, hop, la notification, en plus j'avais installé tout le tralala, Instagram, Snapchat, j'avais installé, heu heu, j'a j'avais installé tout, heu, Messenger à l'époque avec Facebook, tout, tout, les jeux qui t'envoyaient des notifications, parce que j'avais plein de jeux, je jouais à Clash of Clans, je jouais à
Ah mais ça arrêtait pas? Tu avais combien de notifications par jour, en fait, grosso modo?
<gasps> Oh là là là là là là, je pourrais pas te dire j'en avais trop. J'en avais trop parce que dis-toi
Une centaine facile?
Par jour? Ouais, je pense, parce qu'entre les potes
Ah, mais c'est oh là là.
entre tout ça, parce que dis-toi, attends, j'avais aussi les jeux les jeux, heu, sur téléphone, j'avais clash of clan, j'avais clash royal, j'avais, heu, boom beach, j'avais, heu, comment ça s'appelait? Candy Crunch.
Ouais je vois le genre: «Venez finir votre partie, venez gagner des diamants». Oh là là.
Exactement, et ça quand tu es petit, tu es tu es tu es un petit peu ce côté gambling, un petit peu, j'avais ce côté un petit peu, où, tu vois? Heu, je: «Ouais venez, vous avez encore, heu, 10 minutes pour profiter de cette offre, heu heu, non, venez vite, heu, votre village se fait attaquer», je me souviens de ces notifications. <gasps> Oh là là là là, en plus quand tu as, heu, 16-17-18 ans, voilà tes tes potes ils sont aussi dans ces jeux là, donc forcément c'est une manière, heu, de les voir alors que tu as exactement, parce qu'en plus, tu sais, ma mère elle me disait: «Bah tant que tu as pas fini tes devoirs, tant que tu as pas appris par exemple, heu, 1 ou 2 œuvres par cœur et ben tu peux pas sortir», donc moi qui dit pas sortir, bah, voilà dit j'étais dans ma chambre, j'avais mon téléphone, je pouvais pas sortir mais je pouvais parler avec mes potes, et donc ça, ça a été, heu, je pense, heu, 3 années, heu, très dures, très, très dures.
Ah, tu peux pas te retenir, ah, c'est difficile. Ah, tu as une pression sociale. Tu es dans le vrai. Oh là là et tu as eu des mauvais résultats durant ces 3 années?